À há, thì hông biết á bạn, ờ, sao nè, trong những cái món ăn mà bạn, ờ, thích ăn đi, thì hông biết là cái món ăn đường phố nào khiến cho bạn là ấn tượng mãi hông quên ha?
Mình, ờ Ờ, mình thì, ờ, rất thích nhiều cái món ăn đường phố, nhưng mà mình để ấn tượng nhiều nhất về cái tuổi đời s s thời sinh viên của mình đó chính là những cái món, ơ, gọi là, d gọi gọi là xiên bẩn đó bạn.
Ừ. À, sinh viên hả? À, xiên bẩn, ờ. Thì nghe xiên bẩn thì mình thấy nó cũng khá lạ đó! Kiểu như bạn có thể, ờ, gọi là, giải thích giùm mình là tại sao có cái tên "xiên bẩn" được hông? Tại hông sao gọi hông gọi là "xiên sạch" ha.
Ừm, mình thấy, ơ, thường thì các hàng quán nó nó sẽ là những cái cái nó sẽ bày ra những cho mình những cái xiên, xúc xích, chả mực, ờ, phô mai các thứ. Nó rất ở đấy rất là đa dạng món và mình thấy khá đặc biệt ừm, mình thấy khá là đặc biệt là tại sao người mình lúc đầu cũng có thắc mắc giống như bạn là
À há. Ồ, ồ, nhiều ha. Ồ, cũng đa dạng ghê ha. À, vậy á hả? Rồi bạn tìm được câu trả lời chưa?
Ừm, là tại sao người ta lại đ là tại sao người ta lại là xiên bẩn. Tất nhiên là đồ bẩn và đồ làm khiến cho mình, ờ, cảm giác nó hơi sợ sệt và không dám ăn, đúng không bạn? Thì mình
Ờ, vậy đó ha! Ừm, nhưng mà nó cũng trở thành một cái món yêu thích của bạn mà.
Mình định Đúng, tại vì mình có cái đợt sinh viên đấy thì mình s thấy khá tò mò. Cứ mỗi lần mình đi học về thì mình thấy mình thấy, ơ, tất rất nhiều bạn đứng xếp hàng trong một cái, ơ đúng, xếp hàng rất là đông, quán quán rất là đông luôn. <sniffs> Rất là đông thì mình
À há. Ờ, sao nè? Ừm, tò mò hả? Ôi! Xếp hàng luôn. Đắt dữ ta! Ừm. Vậy hả bạn? Ờ.
thì mình cũng hơi tò mò và mình cũng có trải nghiệm. Mình, ờ sau khi sau khi mình sau khi mình ăn thì mình thấy là nó khá là ngon và giá thành của nó thì khá là rẻ đối với cái số tiền thời sinh viên mình. Đúng rồi.
À, vậy hen? Ừm, nói chung là vừa ngon vừa rẻ. Ô kê, vậy thì hông biết là cái lần mà bạn nói là bạn thấy người ta xếp hàng đông như vậy á, là bạn lần đó là ăn lần đầu tiên luôn hay sao bạn?

Ờ, lúc nãy mình có chia sẻ với bạn là giá thành nó rẻ, đúng không? Nhưng mà mình ăn đến mức mà mình ăn cảm giác là mình còn nhiều bỏ ra số tiền ví dụ như năm mươi sáu mươi nghìn, còn nhiều hơn, nhiều hơn cả, nhiều hơn cả số tiền mình, ờ, bỏ ra để mình ăn 1 suất cơm rang thành một cái suất phở gì đó.
Ừm, đúng. Đó, đúng rồi đó. Chính xác, chính xác, ừ. Thì đó, đúng rồi. Vậy thì trong lúc đó bạn có, kiểu như, hối tiếc, hối hận gì khi mà bạn bỏ ra số tiền mà, kiểu như, bạn có thể mua một cái món nó no hơn bạn ăn hông? Bạn có hối hận hông?
Lúc đầu thì, ờ, mình, ờ, không không có hối tiếc gì, nhưng lúc sau cái đợt sinh viên, mình là sinh viên mà, cái gì mới xuống thì mình chưa biết cách chi tiêu lắm. Thì mình cứ thấy, ơ, cái đúng rồi, chưa quản lý được chi tiêu, cứ đến gần gần cuối tháng mình thấy số tiền của mình càng ngày càng ít mà mình không kịp để ý. Đó, mới nhận ra là mình đã tiêu quá nhiều rồi.
Ồ, vậy hả, sao? Ừ, ừ, ừ, ừ. À, chưa quản lý được chi tiêu. Ờ, rồi mới nhận ra, đúng hông? Ờ. Rồi hối hận muộn màng. <laughs> Ừ, thôi thì quay lại cái món ăn đi ha. Thì hông biết là bạn có thể mô tả cho mình là cái món ăn đó như thế nào hông? Kiểu như là, nó giòn giòn, dai dai hay là nó mềm mềm?
Ừm. Ừm. Ở trong đấy thì có rất nhiều món mình thấy, ơ, đa dạng màu sắc. Ờ, những cái viên, những cái viên này, chiên này, mình ăn thì thậm chí là mình thấy đặc biệt nhất là những cái sốt của nó, những cái sốt của nó, nó đa dạng sốt, đa dạng rất nhiều sốt. Thậm chí là mình thậm thậm chí là mình ừ, ừ.
Ừ, nhiều món. Đồng ý luôn, rồi. Ừm. Thấy sao? À, có sốt nữa hả? Ừm, hiểu, hiểu. Ủa, à, ờ, mà cho mình hỏi xíu đi bạn, là sốt bạn nói á là, kiểu như là, ăn riêng ở ngoài bạn chấm hay là, kiểu như, nó ở trong cái cục đó luôn?

Ừm, mình thường hay ơ, trước cổng trường mình ấy thì mình hay có những cái quán, gọi là, quán trà đá vỉa hè đó bạn. Thì mình thường quanh quanh quán trà đá đấy thì sẽ có những cái, ơ, hàng xiên bẩn và mình có ngồi trà đá cùng ờ, mình cũng ngồi ngồi đấy và ngồi ngồi, ờ
Ờ, cổng trường. Ờ, là nó cũng giống giống nhau. Ừm. Cũng cạnh tranh dữ ha.
Mình ngồi đấy và mình, ờ, ngồi uống nước ấy, thì uống nước thì vì buổi trưa mà, mình học tầm khoảng, à, mười giờ rưỡi hoặc 11:00 với xong, thì, ờ, mấy, ơ, anh em ở trong lớp thì cũng, ơ, ờ, đói đói bảo là thì cũng đói đói bảo là "Thôi thì làm mấy xiên nhỉ? Mấy xiên thì ăn ăn trong khoảng giá 20.000 thôi nhé." Nhưng mà lần nào mình ăn cũng
Ờ. Buổi trưa hả? Ừm, sao bạn? À, rồi. Hiểu. Ờ, vậy á hả? Là mấy xiên dữ chưa? <chuckles>
Ừ. Nhưng mà mình lần nào mình cũng, ơ, cũng độ lên khoảng, ờ, 50.000-60.000. Đó, thì lúc nãy mình chia sẻ với bạn đấy.
Ờ. Thì đó, bởi vậy. Ừm. Vượt quá ngân sách rồi, đúng hông? Vậy trong lúc đó đi, kiểu như, bạn bè của bạn có phản ứng gì hông? Kiểu như là đổ thừa là tại bạn rủ này kia hông?
Đúng rồi. Ừ. À, không, thực ra là, bọn mình, ờ, có trải nghiệm được cái đấy khoảng 1-2 tuần thôi, xong rồi ai đấy về cũng bị đau bụng, về cũng bị đau bụng. Nói chung là đồ ăn nó không sạch mà.
À ha. À, 2 tuần đầu thôi. À, rồi. Hiểu, hiểu, rồi, mình hiểu nha. Vậy thì, kiểu như là, trong lúc bạn ăn đi, bạn có ấn tượng về cái mùi vị nè, hay là, kiểu, cách chế biến, hay là, ừm, cái những cái câu chuyện mà chủ quán chia sẻ này kia hông, có cái gì ấn tượng với bạn hông?
Ừm, ấn tượng của mình nó là cái nước sốt, cái nước sốt đấy, ơ ừm, mình mình cảm thích mình thích cái nước sốt đấy. Mà
Nước sốt thôi hả? Ừm. À, vậy thôi hả bạn?
Còn về đồ ăn thì, ờ, tất cả các hàng quán nó cũng giống giống nhau thôi. Nó là hàng, ờ, hàng hàng đông lạnh mà, nên là lúc mà chiên lên, nó chỉ là giả chiên lên thôi, nhưng mình thực ra mình mình có thể mua về, giống như ở trong những cái siêu thị thường bán những cái viên viên ấy có sẵn, mình về mình chế biến còn sạch sẽ hơn nhưng mà mình đặc biệt là mình không tìm được.
Ồ, vậy đó ha. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, có sẵn. Ừm. Ừm, đồng ý luôn. Thì cũng là đông lạnh, nhưng mà nó sẽ ừ, đỡ dơ hơn, đúng hông? Hiểu nha. Vậy thì nghe bạn nói là trong siêu thị cũng có. Ừm.
Đúng rồi. Mình mình không tìm được cái sốt ấy.

Ờ, món lẩu thì thực ra là mình toàn con trai ấy, nên là đồ đồ ăn của bọn mình nà, gọi là, có gì cho vào tất, à, có gì cho vào tất. Thực ra là cũng không không có có khó khăn gì cả.
À há. Đơn giản, à. À, rồi, hiểu, như là rồi, cách này cũng hay, ừm. Ờ, ô kê. Ủa, vậy thì bạn cho tất cả vào nồi vậy thì bạn thấy có những cái trường hợp, kiểu, có cái thì chín quá, có cái thì cũng còn hơi sống sống hông? Kiểu như nó cũng hổng có đồng đều á.
À, à không, có nghĩa là mình không thể cho tất cả mọi đồ để cho cái nồi nó nầy đầy được. Mình phải cho có nghĩa ví dụ có một đĩa thịt ở trên bàn khoảng, ờ bọn mình sẽ ăn khoảng 3-4 người gì đấy, thì bọn mình thay vì, ờ, nhúng từng đợt, từng đợt như các mẹ ở nhà hay làm là nhúng cho con cái là cho vào một cái muôi và nhúng, thì thì bọn mình thay vì thế bọn mình không không có muôi. Đợt đấy sinh viên mình làm gì không có muôi lẩu.
À há. Ừ. À há. Ô kê. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, đơn giản thôi.
Thế là mình cho hết thẳng vào, cho hết thẳng vào. Ăn bao nhiêu gắp bấy nhiêu, mặc dù mình cứ thắc mắc À. Mình cũng có một cái trải nghiệm là có một cái, ờ, d cái cái cái dải cái cái thịt bò Mỹ thịt bò Mỹ ở trong siêu thị ấy, nó nó nó cuốn, nó mỏng mỏng, cuốn cuốn ấy, mình cũng không biết là có phải bò Mỹ không. Nhưng mà mình còn mình
Đúng rồi, cũng tiện ha. Ừm hứm, sao bạn? Ồ, ồ, nghe ngon quá vậy? Ừ, ừ. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ủa sao vậy?
Mình cũng không rõ lắm, bởi vì bọn mình là có nghĩa là, thả vào trong lẩu. Mình bọn mình hay thả vào cả đĩa ấy, mình vẫn thư thả vào cả đĩa ấy. Ừ, mình sẽ thả hẳn cái đĩa
Ừm. Ồ, vậy á hả? Ôi, vậy bạn thả vậy nó có bị dai hông? Ý là để cho nó lâu có bị dai này kia hông?
Ừ.

Ờ, mình thấy cách chế biến của mình không giống như cái mình chỉ thả để bị hoặc là chiên lên còn mình chỉ là, gọi là, thả nhúng lẩu thôi, mình thả nhúng lẩu thôi.
À há. À, cũng được ha. Ừm, chắc là nó cũng lành mạnh hơn một xíu á, cũng đỡ dầu mỡ này kia nè. Ừm.
Rồi về mình thấy là mình, ờ, ờ, mình thấy, ờ, ổn hơn, có nghĩa là ăn uống, ờ, mình sẽ không cảm cảm giác là mình, nờ, không còn bị, ừm, với lại là
Bạn thấy sao? Ổn hơn hông? Ừ, ừ. Đau bụng nữa. Ừ.
ừ, không bị đau bụng nhiều như kia. Đợt trước mình uống thuốc liền miên, ừ, liên miên luôn, phải còn kia cái tháng mấy cái tháng đầu mình xuống đấy ấy, như mình đã trải nghiệm 2 tuần, bạn bè mình bảo là "Ừ, ờ, bạn ơi sao lại, ừm, đau bụng quá! Dạo này chả biết ăn cái gì chắc đồ ăn dưới này không sạch, thôi là về mấy, à, anh em mình làm, à, nồi lẩu ngồi châm với nhau cho nó an toàn." Á.
Ồ! Cũng hổng tốt ha. À há. Ờ, ừ. Sao vậy? Yeah. Ờ. Đúng rồi, thấy ô kê hơn, đúng rồi chính xác nha. Nói chung là cũng là những cái viên đó nhưng mà mình làm hình thức khác, đúng hông bạn, cho nó an toàn hơn xíu, đúng hông?
Đúng rồi.
Ừm, vậy thì bạn có thấy cái giá cả bạn mua trong siêu thị này kia nó mắc hơn nhiều hông?
Ừm, đối về giá cả thì, ờ, mình thấy 1 gói của nó tầm khoảng đến 60.000-80.000 mà nó được được rất nhiều, nó được rất nhiều nhá. Chính ra mình ờ, chính ra mình mua những cái thứ đấy bình thường những cái xiên đấy nó sẽ bán ra khoảng vào giá khoảng 2.000-3.000 thậm chí có những xiên nó bán đến 5.000 1 xiên.
À há. Ồ! Đúng rồi. Nhiều lắm hả? À há. Đúng rồi, nhiều mà.
Ừm, chắc chắc là do độ tươi của nó nữa, những cái đồ nào mà mấy cái đồ chiên nào mà 2.000-3.000 là mình ăn thấy <tsk> nó rất là khó ăn bởi vì nó có cái, ơ, bị chiêu, ồ, bị chiêu.
Ờ, đúng, đúng, chính xác cái chất lượng. Đúng rồi, hiểu luôn, kiểu như là, cái chất lượng của nó, đúng hông?
Đúng rồi.
Ừm, hiểu luôn, kiểu như, chất lượng là một phần rồi còn cách bảo quản này kia nó cũng hông được kỹ càng nữa thì nó cũng dễ bị ôi thiu thôi, đúng hông? Vậy thì đợt đó đi bạn nói là cả, cái ưm, những người bạn của bạn á cũng họp lại nấu lẩu đi ha, thì bạn thấy cái món lẩu đó như thế nào, có dễ nấu hông?